À, à, nói về truyền thông, tui tức cười là hiện tại bây giờ tui vẫn nghe những loa nó phát những cái những cái thông tin, những cái xe chạy ngang, đặt mấy cái loa, tui thấy những cái điều đó nó vô lý khủng khiếp. Nghĩa là à, tui không biết là bạn ở quê hay là ở thành phố, nhưng mà ở quê thì tui nghe là buổi sáng 5:00 sáng, 6:00 sáng, những cái loa nó phát, n nó phát những cái thông tin, những cái truyền thông, tui nghe tui cứ thấy nó không có hợp lý tí nào, đâu có ai ngồi đó mà
À. Căn bản là mở 5:00 sáng thì ai cũng buồn ngủ ấy, ai muốn nghe đâu. Mà bạn nói đúng chủ đề á, đây nhá, để mình kể một chút về cuộc sống của mình, để kể một chút. Mình kể một chút đó là nhà mình nó ngồi ngay cạnh cái loa, nó phát thanh của cái huyện. <laughs> Nằm nằm dưới đang ngủ ngon lành: "Đây là đài truyền thanh xã" thì lúc đấy, ờ
Đúng rồi, có ai mà trực ai mà trực, ai mà ngồi đó, <laughs> ai mà ngồi đó mà nghe từ từ đầu đến cuối đâu. Tui không hiểu, tui không hiểu cái điều đó. Thứ nhất là gây g thứ nhất là phá rối do dân chúng nè, đúng không? Người ta cần thức sớm người ta đi làm nè, phá cái gì cái ngủ của người ta là trẻ em nè, không được ngủ ngon nè, để đi học nè, nghĩa là nhiều điều nó không có hợp lý.
Ừm.
Nà là ngày nào cũng vậy, 5:00 sáng, năm giờ chiều là bắt đầu loa. À, đó, có ai mà nghe đâu, làm cho ồn ào, làm cho phiền của của dân chúng thôi. Và điều thứ hai nữa là những cái xe đặt loa lên chạy đến, chạy lui, có ai nghe cái mấy cái này đâu, đúng hông?
năm giờ sáng, 5:00 chiều, sáng thì sáng thì mệt mỏi ngồi nghe đài, chiều đi làm mệt lại ngồi nghe đài. Không ai nghe, ừm, nói chung người ta nói chung là chắc là họ cũng làm cho có thôi, chứ họ biết thừa là không ai nghe rồi.